Eu tenho um problema, eh, bem complexo, referente ao meu ao meu estado e trabalho. Eu sempre não consigo identificar se eu se eu
Diga.
eu não consigo perceber, de verdade, se eu estou trabalhando ou se eu estou tendo lazer, porque o meu tra o meu trabalho ele ele é meio que o lazer de outras pessoas. Eh, durante durante 7 anos eu trabalho com grupos de viagens e conduzo grupos por Portugal e pelo mundo, e dificilmente eu tenho tempo pra mim, então eu não consigo perceber, saber separar o o um horário pra descansar e um horário pra trabalhar.
Certo. Compreendo. Sim. Sim. Entendo.
Basicamente é porque, geralmente numa quinta-feira eu vou viajar, numa sexta eu vou viajar e vou pra um destino de lazer, só que na minha cabeça aquilo tá sendo um lazer pra mim. Mas não é um lazer pra mim, aquilo é um trabalho. Então essa dificuldade
Você está a trabalho? Nesses finais de semana que você vai, você está a trabalho? Certo. E esse trabalho se estende, eh, em horários, é é tipo 24h ou tem um limite?
Isso, is. Exato. Exato. Esse trabalho? Ele ele é ele é, pra ele é, por exemplo, é uma condução de grupos, então, por exemplo, nós vamos fazer uma viagem para o Marrocos, então eu vou viajar pro Marrocos e vamos ficar ali 7 dias durante uma imersão no Marrocos. Mas não significa que eu estou tendo um lazer, mas às vezes a gente vai pra um destino, que é um resort. Exato.
É. Certo. Ah, ok. Você tem uma obrigação, né? Você tem uma obrigação durante 24h, né?
Mas por estar em um local, por exemplo, ah, tô em estou em Paris, estou agora nesse momento na Disney, então por eu ter um tempinho livre ali, eu tiro aquilo como lazer. E eu não consigo eu realmente estou muito perdido naquilo que é um lazer pra mim, o que é o trabalho. Porque quando eu chego em casa que eu tenho que descansar, eu pego o meu computador, ligo e novamente tenho trabalho. Então, o que eu que eu gostaria nesse momento é de uma dica né, uma coisa que pode me ajudar nesse processo.
Sim. Aham. Uhum. Sim. Me diga uma coisa, eh, se você pudesse me dar uma nota de 1 a 5, o quanto você gosta do seu trabalho?